感じはい。
え、そのう奪われたお金のことに対してはあんまり、そんなあの皆さん、「わ、これだけの金額取られた」っていう気持ちにはなってない感じですか？それともそれはそれでまた別で。
はい。 はい。 はい、あのま、厳密に言うと、例えばまあ、あのもう高齢なので、家族も。なんかこう、どこどこにあの、何て言うんでしょう、お葬式に持っていくお金を用意していて、封筒に入れてたいのにとか。それが
はい。 はい。 はい。 はい。 あ、ですよね、はい。 ですよね。いやほんとね、いろんなシチュエーションのためにお金用意されてたわけですもんね。
うん、現金をあの封筒に入れて、それがね、台風と同時にぐしゃぐしゃに家の周りに舞ってたとか。
うん。 いや。
それもちょっと嫌だったみたいなんですけども、でも、命拾いの方がもっともっと
いや、そりゃそうですよね。はい。 あ、ああ、やっぱそうなんすね。そっちのまあ、ありがたみというか生かされた感覚の方がちょっと大きかったみたいな。
うーん。 はい。 そうですね。うん。<chuckles>
ああ。いえ、あ、すごいですね。なかなかね、聞けない、ね、体験談だから。え、やはりじゃあ、体験されてない方にはやはり防犯と
そうなんですよね。はい。 すはい。
変な疑いは、「いや疑心暗鬼にならないな、もう言わない方が」みたいな。
はい、憶測で物をも物そうなんです。まずは防犯ですね。うーん。
ああ、はい、はい。ああ、一にも二にも、確かに。
はい、もう隙をはあ隙を作らないっていう。
あとはもうはい。 ま、そうっすね。すけなかったら、そもそも心配するね、まあ。うん、余地もないですもんね、確かに。
うん。 そうですよそうですよね。うん。
うん。あとは、ほんとはその、変に疑い疑心暗鬼にならないよう、みたい
<chuckles> そうなんです。恥ずかしい。うん。
いや、いやいやいや、でもね、こうやってね、話してくださったから、ね、いろんなこと感じれて学べたので、いやほんと貴重なお話ありがとうございました。
はい。 <chuckles> はい。 いいえ、こちらこそ、なんかまさか、この失敗談をきいていただけるとは。<chuckles> はい。
はい。 いやいや、いや結構多分いろんな人のなんか、ね、学びにつながる貴重なお話だったと思います、ほんとに。はい。はい。いや、気をつけないと。うん。ね、はい、ありがとうございました。
はい、し今流行りのスキマあの、えっと、バイト、あの、ね、怖いですね。うん、はい、はい。ありがとうございました。楽しかったです。はい、失礼いたします。はい。
はい、失礼します。

そうなんです。もう家中のなんかちょっとホームセンターに行ってもう1個鍵をつけるものをつけたりとか。
はあ。 はい。 うーん。
うん。
え、結局犯人はどうやって開けてたんですか？入ってたんですか？はい。
結局、あの、なんかうまいことやるもなん何て言うんでしょうね、鍵を開けるそういうプロが、うん、いるみたいで、玄関をもう多分下見をしてたらしいんですね。
あ、ピッキング、あ、はい。はい。え、ええ、すご。 は、そこまで。
なのはい、なので、あ、この住民がいなくなったぞ、夜、どっか行ったぞ、車も出たぞ。
あ、そこまで。
て、それを Google マップで下見をして来てたらしいんですね。うん。
え？ は。 は。え、Google マップでってことはどういうことですか？Google マップ車を装ってってことですか？
はい。 グールGoogleマップで、その地域のこうどんな家があるか、お隣はどんなっていうの、どんな道のあの行き止まりがあるかとか。
はい。 はい。 ああ、すごい、なるほど。 すごい、そこまで巧妙に。
うん、はい。
へえ。
見てたらしいんです。
すご、え、どどうなんですか？まず、その盗まれたかもっていう、まま、荒らされた状態か。見つけた時の心境として怖いなんですか、やはり。
はい。 はい。 怖いですね、ほんとにもう。ええっていう誰かはいもう他人が入った、い自分たちがいない間に、どういうこと？みたいな。
ああ。うわ。 はい。 うん。 そうですよね。ぜなんか自分たちの居住区域なんて絶対的な安心ね、区域であるから、そこにはい誰か他者が入るってそれはそれで怖いですよね。
はい。 はい。
かあ。
そうなんです。うん、はい。
ええ、で、えっと荒らされて、ま、泥棒のかの盗まれた誰かが盗んだ可能性が高いって分かって、で、その渦中にはさっきのなん疑いかけられた方いるわけじゃないですか。その方にか関しては、なちょっともう半分以上疑い
はい。 はい。 はい。 はい。 はい。 はい。 はい。